Se, quante ne ha fatte, 4, 5, quante ne hanno fatte?
Ehm, mi sembra 5, però la quinta stagione è uscita in 2 mandate, quindi sì come se fossero "6" tra virgolette, però 5 in realtà, sì.
Eh. Eh, eh. Eh, eh, eh. Sì, sì, sì, sì, sì.
Ehm, ecco, tanta roba insomma. Ehm, se no, uhm, dopo io ho una di quelle classiche routine proprio quelle da femmina capito, quindi cliché, mhmm, totale e cioè a me piace tantissimo fare la skin care lunga, lunga, lunga. Però, uhm, non la faccio per una questione di vanità, cioè anche ovviamente: che ti devo dire quando comunque ti svegli la mattina dopo con la pelle tutta bella liscia luminosa comunque dà soddisfazione, anche perché comunque spendi soldi per comprarti quella roba se non funziona cavolo. Ecco, ehm, ma più che altro perché è proprio un momento che io mi rinchiudo dentro il bagno, nessuno mi accendo una candela profumata, metto la musica rilassante di sottofondo e poi spesso non è neanche rilassante perché beh, se sono particolarmente di buon umore metto anche musica bella sveglia, ma il risultato poi canto mezz'ora davanti allo specchio usando la spazzola come microfono e non faccio skin care. Ehm, però ecco quando mi ci metto proprio, eh lì per bene anche quello mi rilassa un sacco perché mi dà pro
Sì, sì. Ehm Ah-ah. Ah, eh, eh, eh, eh. Eh bhe. Certo. <chuckles> Esatto, esa Eh Eh, ah-ah, ah-ah. Ah. <giggles> Okay. <giggles> Eh. Eh oh, ma certo, è self care, come s dicono, eh stacchi, ti pendi cura di te, no, uhm, non non non stai lì a prendere dei media, nel senso a prendere informazioni. Ehm
Esatto, esa esatto. Esatto. Esatto, mi dà proprio l'impressione che io sto facendo una cosa che mi fa bene al corpo comunque. Siccome io sono una che non è non s'è mai curata particolarmente di questo genere di cose, ti devo dire che mi dà soddisfazione, e
Ah-ah, ah-ah. Sì, me fa bene anche alla testa, no, non non solo eh, eh sì. Sì, sì. Sì.
Esa soprattutto, soprattutto alla testa eh, anzi, eh-eh, tutto quello che fa bene alla testa secondo me ha la priorità su quello che fa bene sul corpo. <laughs>
Sì, già ti capisco benissimo. Grazie mille allora, io ci sentiamo la prossima volta, m'ha fatto molto piacere la tua chiamata.
Perfetto. Come no, anche a me ha fatto molto piacere. Ci sentiamo presto. Cia
Ciao, ciao.